Mengabaikan, padahal yang aku lihat bahwa, eee, generasi yang kalau aku sel suka suka berpikiran bahwa kalau kita sudah jadi orang tua, kita udah jadi tamu gitu, udah jadi tamu zaman gitu. Dalam arti kita tamu zaman mungkin kita memiliki pengalaman yang lebih banyak, tetapi kalau urusan ide urusan semangat, urusan, eee, kebebasan, itu justru anak muda itu berbagai generasi. Justru itu yang yang yang harusnya, e eee, digali dari, eee, generasi sebelumnya nih, yang mem mempunyai kontrol, punya kuasa, punya punya, eee, kedudukan yang lebih tinggi untuk bisa melihat potensi yang di bawah, eee, se generasi setelahnya yang memiliki semangat yang tinggi, kebebasan, eee, intuisinya kuat, gitu. Karena, eee, intuisi kuat itu kar kadang-kadang pengalaman yang eee, pengalaman yang banyak, bukan berarti itu lebih baik juga, kadang-kadang i itu bikin kita jadi khawatir kecebur, gitu. Itu, sih, Kak, sebenarnya
Oh, oke. Mhm. Hmm, setuju. Mhm. Ah hah. Mhm. Oke. Mmm, betul. Setuju sih, sepakat sih aku ya, karena belum tentu juga pengalaman yang banyak itu menjadikan seseorang itu lebih bijaksana ya, atau lebih dewasa, karena umur itu hanyalah sebuah angka, bener nggak sih? <laughs> Iya, aku sepakat sih ya sama kamu kalau memang, e sebuah generasi itu ya memang harus terbuka ya sudut pandangnya, supaya bisa mungkin melihat ide-ide yang lebih segar lagi dari junior-juniornya, gitu ya. Tidak merasa dirinya lah yang paling baik, gitu. Nah, ini seb kamu sebagai generasi tengah nih ya, yang udah berpengalaman menghadapi generasi senior dan juga generasi junior, apa sih tips, eee, yang praktis dari kamu ya, supaya anak-anak muda tuh, eee, bisa lebih didengar lagi suaranya? Atau mungkin tips untuk generasi tua ya, supaya lebih mendengarkan lagi, gitu?
Iya. Heeh. Benar benar, itu bener banget. Mhm. Iya. Iya. <chuckles> Iya. Kalau untuk generasi muda, pelihara keberanian karena dari deng m muda menurut aku dari kebenari keberanian itu yang membuat, eee, bisa me melawan, eee, bungkaman dan harus punya ekspresi yang, apa, beranilah mengekspresikan diri walaupun itu mungkin keliru atau apa tetapi, bi eee, itu hal yang biasa, kita kan, e hal yang salah yang harus se se sedini mungkin kita la harus lakukan, kita nggak bisa menghindari kesalahan. Jadi, harus berani gitu, sedangkan yang mhm, sedangkan kalau yang e orang yang udah kalangan senior itu
Mhm. Oke. Mhm. Setuju.